อืม อาจจะเป็นด้วยบุคลิกส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจ <chuckles> มั่นใจใน ในการ มั่นใจในตัวเองในการ เอ่อ ในการสร้างมิตรภาพใหม่นะคะ ไม่ใช่ว่ามั่นใจในทุกเรื่องหรอก แต่ว่า บ <tsk> อ่า ค่อนข้างมั่นใจในการแบบ
เออ ค่ะ ค่ะ
สร้างเพื่อนใหม่ เพราะฉะนั้นตัวเองอะกลับกลายเป็นคนที่เป็นสะพานให้เพื่อนมากกว่า เอ่อ ค่ะ ไม่ ไม่มี ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบเห็นใครแล้วพออยากจะเป็นเพื่อน เราไม่กล้า ไม่มีค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราเห็นแล้วแหละ ว่าคน มีคนแอบมองเราอยู่ ว่าแบบ <chuckles> ว่ามีคนอยากจะเข้ามาคุยกับเรานะ แต่ว่าเขาอะ เขาอะไม่กล้า อะไรแบบเนี้ย มี เราก็เลย เราก็เลยแบบว่าอาจจะแบบทดลองแป๊บหนึ่ง ดูสิว่าเขาจะทำยังไง อา ดูแล้วว่าอยู่ได้แค่แอบมอง เราก็จะเดินไปหาเขาเลย
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อะฮะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ
<chuckles> กรณีนี้นี่คือเพื่อนผู้หญิงนะคะ ไม่ ไม่ได้แบบ ไม่ได้ ก <chuckles> ก็ ก็คือเพื่อนจริง ๆ อือฮึ ค่ะ ก็จะแบบเป็นคนแบบเดินไปแบบถามเขาเลยว่า "เออ สวัสดีค่ะ เป็นยังไง? ชื่ออะไร?" อะไรอย่างเงี้ย "ลูกเรียนที่นี่ ที่เดียวกันไหมคะ?" อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็จะ จะเริ่ม จะเริ่มต้น อ่า จะเริ่มทักทายก่อน ค่ะ ประมาณนั้นเลย
ค่ะ ๆ อะฮะ เข้าใจค่ะ ๆ ค่ะ ๆ อือฮึ อะฮะ ค่ะ อะฮะ ไม่เข้าใจแล้ว ค่ะ ๆ พอ พอได้ฟังอย่างงี้แล้ว รู้สึกว่าทางคุณเองเป็นคนที่แบบค่อนข้าง ค่อนข้างเป็นคนที่เปิดเนาะ แล้วก็ เอ่อ สามารถที่จะแบบ อ่า สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ หาเพื่อนใหม่ ๆ ได้เรื่อย ๆ เลยอะนะคะ เป็นคน แสดงว่าต้องเป็นคนมีเพื่อนเยอะแน่ ๆ เลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่อนข้างมีเพื่อนเยอะ เออ เพื่อนสนิทอะ อ เราสนิทจริง ๆ อะมีไม่เยอะมาก แต่ว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนได้กับทุกคน แล้ว แล้วชอบแบบ อืม <tsk> ชอบ ช เพราะเป็นคนชอบเข้าสังคม เพราะฉะนั้นเวลาเราแบบมีเพื่อนเยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกเหมือนแบบสบายใจ เวลาไปไหนเราก็จะรู้ว่า อา เดี๋ยวคนนี้ก็มา อา เรา เราจะมีเพื่อนคุยแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เดี๋ยว เดี๋ยวไปที่นี่จะมีคนนี้นะ ก็คือเหมือนแบบ ชอบ ชอบที่จะได้เจอคนเยอะ ๆ แต่ว่า อ่า เพื่อนที่สนิทอะ เราก็จะแบบเลือกจริง ๆ ว่า เออ คนนี้คือแบบสนิทกับเราจริง ๆ แบบเนี้ยค่ะ ก็จะมีไม่ ไม่กี่คน แต่เพื่อนแบบ <tsk> โดยทั่ว ๆ ไป คุยได้ทุก รุ คุย คุยได้ทั่วไปเนี่ยมีเยอะค่ะ มีเยอะ
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วอย่างงี้จาก จากที่เราแบบ อ่า เราเป็นคนสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ได้ หาเพื่อนใหม่ ๆ ได้ อย่างเงี้ยน่ะค่ะ มันมีที่แบบว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนใหม่ ๆ เลยเนาะ ที่เราแบบเพิ่งเจอกันเลย ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แล้วเพิ่งเจอกัน จนกลายมาเป็นเพื่อนสนิทเลยอะค่ะที่สามารถที่จะ เอ่อ พูดคุยกัน สามารถที่จะให้คำปรึกษากัน หรือว่าช่วยแก้ปัญหากันได้ทุกเรื่อง อย่างเงี้ย พอมีบ้างไหมคะ?
ค่ะ